सही बात है। तो आप मतलब जो है मॉर्निंग में जो है उठना जो उसके बारे में अगर आप सोचती भी हैं तो उससे आपकी जो है दिक़्क़तें बढ़ ही जाएँगी, कम नहीं हो पाएँगी तो बढ़ ही जाएँगी। लेकिन आपने कभी मतलब अ, ट्राई किया है कि किसी दिन आप जल्दी उठी हो और कोई आपके जो है इसमें अ, आपको कोई बदलाव दिखा हो? कि जैसे कि कल अ, आप लेट उठी थीं और आज अगर आप जल्दी उठी हैं तो उसमें क्या अंतर होता है फिर दिनचर दिनचर्या में?
हाँ। हाँ, देखिए, जल्दी जगती हूँ तो काम, है ना जब वो बच्ची सोती है तब थोड़े-बहुत काम निपट जाते हैं। जैसे नाश्ता मेरा मैं कर लेती हूँ, अ, मेरा नहाना-धोना हो जाता है, पूजा-पाठ हो जाता है। क्योंकि सुबह जब बच्ची साथ में जगती है ना तो उसको लेके जो सुबह-सुबह ट्रैवल करना पड़ता है किचन से, हॉल से, बाथरूम, रूम उस चक्कर में है ना दिनचर्या अस्त-व्यस्त होती है। पर जब वो सोती है, अगर मैं जल्दी जग जाऊँगी तो शायद मैं मेरे काम एक पटरी पे चढ़ते हैं, है ना। टाइम वेस्ट नहीं होता है बच्चे की वजह से, मतलब तुरंत काम निपट जाते हैं। बच्चा जब जगता है तो बीच-बीच में उसको देखना पड़ेगा, अरे! ये वो क्या कर रही है, कुछ मुँह में ना मतलब डाल दे। ध्यान रखना पड़ता है ना बहुत। बिल्कुल।
जी। हाँ। हाँ। छी हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हाँ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अ, ये मतलब आपकी दिनचर्या में अगर आपको कोई बदलाव करना हो तो आपके अ, आपको क्या लगता है कि आपको अ, कौन-कौन से ऐसे आपके परिवार के अ, सदस्य हैं या फिर अ, कौन लोग है जो आपको इस चीज़ में मतलब मदद कर सकते हैं?